Bien sûr, oui, je comprends, ouais et et et à quel moment, heu heu, tu as tu as senti, heu, ce déclic où tu t'es dit, heu: «Là, ça ne va pas, en fait»? C'est c'est quoi c'était quoi, l'élément déclencheur, en fait? Est-ce que c'était, heu, parce que tu allais au boulot, peut-être avec la boule au ventre ou tu étais pas trop, heu, concentrée? Est-ce qu'il y a eu un élément qui t'a fait dire: «Là, il y a un truc qui va pas et je suis vraiment pas bien» au final?
Tu vois? Bah, en fait, heu, c'est grâce à mon mari <chuckles> qui a vu, heu, parce bah, c parce que, moi, si tu veux, heu, j'étais dans le déni total et heu, c'est pour ça que c'est important, heu, tu vois, quand, heu, quand tu es entourée, que ce soit les autres qui qui te mettent, heu, le doigt dessus. Heu parce que, du coup, je mangeais quasiment plus, donc j'avais perdu, heu, 7 kilogrammes en 4 mois. Hem, déjà, je suis pas épaisse donc heu, ça s'est vu tout de suite. Heu, le sommeil, heu, quasiment, heu, inexistant ou alors, heu, cauchemars, heu, un mal-être, heu, profond et puis, heu, tu vois quand tu es irritée, irritable et irritant, <chuckles> ça énerve ça énerve tout le monde et heu et puis, heu, bah, tu vois, quand, enfin, j'ai j'étais pour le moindre truc, je m'énervais, mais même au boulot. Le moindre truc, genre, heu, on me déplaçait, heu-heu, je sais pas, un peut-être une futilité mais je heu, on me déplaçait, heu, un crayon, bah, j'allais tout de suite, heu, dire: «Bah, c'est bon, il y a qui qui est venu à mon bureau pour, heu, pour, entre guillemets, "m'espionner" ou regarder?» Tu vois? J'étais vraiment, limite, parano, tu vois?
Ah OK. Bien sûr. Ah ouI. Ouais, ouais, c'est Ouais. Ouais, profond, ouais. Bien sûr, ouais, ouais. P Ouais. D'accord. <chuckles> Ouais, je comprends. D'accord.